Yani, eee, lisedeyken aslında bir tenis oynama maceram oldu, eee, ama, eee, çok uzun sürmedi. Bir 5-6 ay oynayabilmiştim. Ya, oynayabilecek arkadaşım, işte, uuu, uzakta oturuyordu vs. bir türlü buluşamıyorduk falan. En sonunda dedik ki, yani, hani, bırakalım, olmayacak. Keşke ona devam etseydim. Evet, eee, yani, eee, çok böyle sportif ya, okuldan da bir şeye yönlendirilmemişiz o zaman da herhâlde. Çünkü
Hı hı. Ne kadar güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım, evet. Koşular elverişli olmamış.
şu an kıyasladığımda, işte, kızım jimnastiğe gidiyor, judoya gidiyor, oğlum basket, futbol, judo, yani, çocuklar her şeyi yapıyor okul çıkışları Evet, yani, birer saat herkesin bir şeyi var. İçinden istediği sporu seçip devam etmesi için. Eee, tabii, bizim zamanımızda yoktu bunlar. Keşke olsaydı, belki daha sağlıklı, eee, bir insan olurdum. Öyle spor, eee, aslında bel fıtığı olmamla hayatıma girdi ve şu anda inanılmaz mutluyum. Spor yaptıkça daha fazla spor yapasım geliyor. İşte, eee, yoga yapıyorum, eee, padel oynamak, eee, girdi hayatıma 2 ay önce.
A! Evet, ne kadar güzel. Çok fazla imkân var tabii, artık. I hı. Aynen öyle, haklısın. Doğru söylüyorsun. I hı. Hı hı. Çok güzel. Hımm, birazda ondan bahseder misin, ne tam olarak padel?
Tabii. Eee, padel, eee, tenise benzeyen bu, eee, kort eee, ta oynanan, normal tenise benzeyen bir spor. Sadece 4 kişiyle oynanıyor. Eee, biraz daha sahası normal tenis kortundan daha küçük ve arkası, işte, eee, cam diyebileceğin, böyle, kalın plastiklerle, eee, kaplı. İşte, o oradan da top dönebiliyor.
Hımm. Ma çok ilginçmiş. I hı. Hımm. Anladım. Top oradan sekebiliyor, anladığım kadarıyla.
Evet, onu da dâhil edebiliyorsun, eee, duvarı da dâhil ediyorsun oyuna. Çok keyifli, eee, tenis kadar zorlamıyor, yani, çok koşturmak zorunda değilsin. Şimdi yaşla birlikte de yaptığın sporlar da, eee, birazcık şey olabiliyor, kondisyonunun yüksek olması gerekebiliyor. Tabii, zorluyor bazen. Şimdi 4 kişi olduğu için 2'şerli, eee, oynanıyor. Her takım Aynen. Takımlar hâlinde ve, eee, çok yorulmuyor, yani, senin sahana geldiğine cevap veriyorsun sadece, gibi. Eee, şu anda inanılmaz mutluyum. Böyle, eskiden evet, eee, eskiden, böyle, şey olurdu: "Oynayabilecek miyim acaba, ııı, bugün,” düşünürken, "bir şeylere vakit ayırabilecek miyim?” Bugün şeyim, eee, "3 kere oynuyoruz haftada, acaba kaç gün daha ekleyebilirim?” <chuckles> gibi.
Hı hı. Hı hı. Evet, muhakkak. Hı hı. Evet, takımlar halinde galiba, öyle mi? Hı hı. Hı hı. A! Ne kadar güzel, çok sevindim bunu duyduğuma. I hı. <chuckles> Böyle düşünmene çok sevindim, açıkçası. Hani, spor artık hayatına gerçekten girmiş. Sadece şeyi merak ediyorum, hani, son olarak belki bunu cevaplayabilirsin: Geçmişinde de bir tenis merakın vardı. Eee, şimdi padel'in de biraz, eee, tenise benzediğinden bahsettin, aslında. Eee, dolayısıyla, sence bu tenise olan merakın nereden kaynaklanıyor? Geçmişte bir şey mi vardı, yoksa pratik olarak bildiğin için mi uygulamak kolayına geldi? Ne söylemek istersin bu konu hakkında?
Hı hı.